J'aimerais bien te parler, heu, d'une peur que j'ai en fait depuis, heu, ben, début décembre. Heu, donc je vais te mettre dans le contexte en fait, c'est, heu, cette peur elle est liée en fait, heu, à l'aspect professionnel. Donc, heu, j'étais, heu, salarié, heu, pendant plusieurs années dans une, heu, start-up numérique, donc, heu, je suis commercial sédentaire, hein, donc, heu. C'est mon secteur d'activité, et heu, donc, heu, oui, j'étais, heu, commercial sédentaire jusqu'en plusieurs années, ça s'est terminé en novembre. Donc j'étais salarié, j'avais des, hem, commissions, heu, plafonnées et je vendais donc, heu, je commercialisais un logiciel SaaS, donc logiciel en ligne pour des, heu, petites et moyennes entreprises. Et heu, cet été, en fait, heu, j'ai j'ai regardé des annonces sur LinkedIn et en fait, heu, oui, le salariat c'était bien, mais je voulais, heu, tu sais des primes déplafonnées.
Mmh mh. Mmh mh.
Et du coup, en fait, heu, ben, j'ai postulé à une annonce c'est un cabinet de de courtage, heu, en défiscalisation pour les, heu, entreprises et du coup, bah, j'ai eu un bon feeling avec le patron, on a signé un partenariat, ça commence en fait le 12 janvier. Donc dans 1 mois, donc j'étais content, donc avec mon patron, heu, de la start-up, heu heu, du coup on s'étaient arrangés, pour une rupture, heu, conventionnelle à l'amiable. Et là, par contre je te mens pas, ben, du coup ouais, on est mi-décembre, je commence le 12 janvier et bah, là en fait, toutes mes peurs remontent entre guillemets. Enfin, avant d'aller dormir je stresse parce que je me dis: «Mais en fait ouais là, je vais être dans un le monde de l'entrepreneuriat, je vais être en freelance, heu, dans un secteur d'activité qui est différent, je serai plus salarié». Du coup, je me pose 1 000 questions et ouais j'aimerais bien avoir des conseils pour, heu, ben, ouais, heu, rationaliser ma peur et être moins stressé en fait parce que ouais ça devient obsessionnel quoi limite.
OK. Ouais, bah, j'entends bien et déjà merci de me partager, heu, ton histoire et cetera. Heu, bah, déjà, e bravo le fait de pouvoir enfin de en fait, tu as décidé de sortir du salariat pour, heu, on va dire, te mettre un peu à ton compte et on va dire d'être maîtrise de ton temps, de ton travail et cetera, donc déjà bravo avant tout. Et je peux l'entendre, heu, bah, que forcément, heu, que c'est un peu stressant, parce que ça veut dire que là, heu, c'est pas c'est à c'est vraiment à toi pur et dur, c'est-à-dire, c'est c'est en fait tout est dépendant de toi et heu, c'est vrai que on va dire, est-ce que là, c'est en ce moment tu me disais que tu stressais un peu la nuit, est-ce que est-ce que tu as ça fait longtemps que c'est comme ça un peu? Ou c'est vraiment là parce qu'il reste, heu, dans 1 mois en gros, heu, tu y es quoi?
Oui. Merci. Ouais non non, c'est, heu, c'est c ça fait pas longtemps ça fait, ouais depuis, heu, 1 semaine en fait parce que comme tu l'as, heu, tu t'es si bien dit ouais, parce qu'en fait, heu, bah plus l'échéance, heu, arrive, heu, donc c'est le 12 janvier là ouais plus, heu, les peurs remontent et heu, ouais ça fait 1 semaine et heu, donc, heu, là s comparé à 1 semaine, heu, les peurs sont plus, heu, intensives, j'ai envie de te dire.
Mmh mh. Mmh. Ouais, j'entends bien et en plus tu m'as dit que tu avais une rupture conventionnelle donc dans un moment, il me semble, tu sais en gros tu as tu as quand même un petit, heu, un petit, heu, pas revenu mais en gros du coup t'as quand même de l'argent de côté, non, c'est ça?
Heu, bah, j'ai eu de l'argent de côté, heu, oui et la rupture conventionnelle, oui, je vois où tu veux en venir, heu, du coup ça me débloque des droits au chômage donc, heu, vu que j'ai cumulé, heu, j'ai travaillé plus de 2 ans dans la dans la start-up numérique, oui, oui.
Mmh. Mmh mh. Ouais, bah, donc, heu, en fait, heu, moi le le le on va dire le premier conseil éventuellement que je pourrais te donner c'est, heu, c'est vraiment de déjà de de prendre le temps de respirer. Parce que je pense que tu es vraiment stressé et ça et ça s'entend, hein, le fait de passer du salariat au à à entreprenir à entrepren à entreprendre les choses, il y a quand même une différence. Il y a un monde entre les 2, c'est comme si en fait tu devenais le patron de ton ancienne entreprise finalement, au fond. Et, heu, et du coup, ouais, heu, bah, éventuellement peut-être, heu, essayer d'anticiper. Alors, heu, pas forcément de de trop anticiper mais peut-être essayer de je sais pas, de regarder un peu sur internet par rapport à ton nouveau boulot qui va commencer pour essayer on va dire de va dire de te mettre un peu, heu, à la page, si on peut dire ça comme ça?
Ouais, c'est sûr. Ah, oui, ouais, c'est exactement ça, ouais. Mouais, je vois où tu veux en venir, heu, ouais, en plus, le patron il m'avait parlé d'une, heu, une formation, donc, heu, ouais. Quitte à lui demander en amont là, il lui a demandé heu, heu, parce qu'il lui me dit: «Oui, mais, heu, t'inquiète pas, tu seras formé, je vais pas te jeter, heu, dans la nature.» parce qu'en fait, je change de secteur d'activité. Donc, heu. Ouais, lui demander la formation peut-être en avance, ça peut être une solution. Et tu m'as parlé de d'exercices de respiration, heu, tu voulais en venir où, heu, au juste?
Mmh mh. Mmh mh. Ah, oui? Heu, bah, heu, je parlais parce que du coup, je me disais, peut-être que tu es un peu stressé souvent le soir et cetera. Donc éventuellement peut-être avoir, heu, heu, éventuellement si tu veux mettre ça ce conseil en pratique, c'est, heu, faire des hem, des hem, des respirations de type, heu, soit cohérence cardiaque ou méditation. Alors méditation, pour la méditation, il y a Petit Bambou. C'est une application qui est gratuite, ça permet vraiment de pouvoir, heu, si tu as été, on va dire, si tu as fait des hem, du sport quand tu étais plus jeune. Souvent à la fin, les profs de sport faisaient une sorte de petit yoga avec de la musique pour te détendre et cetera. Bah, c'est vraiment les mêmes sensations. Vraiment les mêmes sensations de A à Z. Il faut que tu juste que tu sois allongé, que tu bah, juste avant le sommeil, par exemple. Franchement, ça peut vraiment te réguler ton corps, et puis, te faire du bien surtout, pour avoir un sommeil bien réparateur. Et heu et aussi, heu, je veux dire, heu, aussi te déstresser parce qu'en fait tu as quand même, heu, tu as quand même cette chance même si là, tu vas re commencer à entreprendre, et je peux comprendre que stressant. Mais, tu as quand même une rupture conventionnelle. Tu as des droits au chômage. Je veux dire je veux dire, c'est pas grave, en fait, faut que tu dises que, c'est pas grave, quand même de pas par exemple, le 1er mois, de pas forcément avoir un salaire décent. Ou des choses comme ça. Parce que, tu as le droit au chômage à côté. Je veux dire. Tu vois ce que je veux dire?
Moui oui oui. D'accord. Oui. Oui oui. Ouais. Quand même. Ouais. Ouais ouais. Non, c'est vrai, en plus, c'est marrant, tu me dis, juste avant de dormir, de faire l'exercice, heu, de respiration. Bah, c'est ouais juste avant de dormir où toutes, heu, mes peurs en fait liées à ma nouvelle activité, heu, heu, bah, remontent parce que la journée, heu, entre guillemets «je suis occupé» et heu, ouais, donc c'est juste avant de dormir. Ouais, après le c'est vrai j'ai l'aspect, heu sur l'aspect financier, c'est vrai, je suis j'aurais quand même, heu, droit à des aides, heu, parce que j'ai fait la rupture conventionnelle à l'amiable. Donc, c'est en fait, ce qui me fait peur aussi c'est, heu, le patron cet été m'avait dit: «Oui, il faut 6 mois, en fait, pour créer un portefeuille clients» et en fait, une fois que le portefeuille client, il est, heu, créé, tu sais, bah, ça fait effet boule de neige avec les recommandations des clients et cetera. Et moi, en fait, je je me mets une pression folle. Je me dis: «Mais ouais, mais si au bout de 6 mois, j'ai toujours pas mon portefeuille client et si et si et si j'y arrive pas» et une angoisse en entraîne une autre, en fait.
Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Mmh. Mmh. Ouais, OK OK j'entends j'entends j'entends avec le en fait, c'est le fait de le facteur temps qui te stresse un peu, quoi. Tu te dire que, s'il te s'il revient dans 6 mois le patron, il dire: «Ah bah, tu as que ça en clients», tu vas dire «Ah oui». Voilà quoi, tu vas ça va te faire, heu, un petit peu un choc et éventuellement, par rapport à ça. J'ai peut-être un conseil. C'est heu, du coup, peut-être, éventue ah! Si tu vas peut-être demander un peu une formation à la formation, juste pour alors, pas la faire, hein, parce que du coup c'est avec le patron que tu vas la faire. Mais, je veux dire, pour te heu, on va dire te mettre un peu, heu, on va dire, heu, pas heu, pour te «mettre à à jour», quoi, entre guillemets. Ce que tu peux faire, c'est, regarder en gros la formation, si tu as s'il te la donne même s'il dit qu'il va il va la faire avec toi, et comme ça, sur un une sorte de tableau Excel, parce que je suppose que du coup, tu maîtrises quand même assez bah, assez bien Excel. Donc, peut-être faire une sorte de bon, c'est en carré, en rectangle, mais faire une sorte de carte mentale plutôt, on va dire, en en parlant de la formation. En mettant, au milieu, le nom de la formation et vraiment de mettre des des petites tâches pour que ça fasse des petits objectifs et juste tu les coches, même si tu en ah! Juste tu les coches, en vérifiant que, voilà, tu tu tu as appris, et cetera. Mais, ce que je veux dire, juste heu, en fait, l'histoire de se de te renseigner un petit peu. Parce que tu te dis: «Oui tu vas l'avoir avec ton patron» mais je pense que, il sera tout à fait content de savoir que tu as jeté un œil, que, on va dire, que tu tu as un peu tu t'es un peu intéressé, quoi. Tu es pas arrivé, «les mains dans les poches», entre guillemets, quoi.
Oui, exactement. Oui. Oui oui. Ah ouais, heu, prendre, heu, en compte, heu lui demander la formation en amont, heu, sur Excel, heu, faire oui, des heu, une sorte de de carte mentale, en fait et heu, me mettre des petits objectifs, heu et en fait, quand j'arrive, heu, bah, le 12 janvier en formation avec le patron, bah, je je suis je suis pas, heu, «largué» entre guillemets, heu, j'ai déjà des bases en fait sur la nouvelle activité donc, heu.
Mmh. Mmh mh. Exactement. Mmh et heu, par rapport à ça, c'est vrai que j'avais éventuellement un conseil à donner. C'est, heu, bah, en gros, heu, je sais que ça peut être stre ça peut être stressant. Après, je sais qu'il y a des psy qui existent et je sais qu'on est pas tous, heu, forcément à l'aise avec le psy. Des fois, ça fait des dossiers et cetera, par notre nom. On n'a pas envie de savoir ce qui est lo on a pas envie de que les gens sachent qu'on a eu un dossier psy et ça je peux co totalement l'entendre, vraiment et heu, bah, c'est vrai que, maintenant, il y a un numéro vert et alors, de base, c'est pour lutter un peu contre le harcèlement. En gros, c'est un psy qui est au téléphone, diplômé d'État et heu, c'est un numéro vert. Alors, je sais plus si, je crois «mon psy gratuit» sur internet ou, en gros, c'est un le site du gouvernement et heu, et du coup tu as un numéro vert et en fait, tu peux être sur liste d'attente. Ils te demandent jamais ton prénom. Ils demandent pas tes in tes in tes indications. Donc, pas de prénom, pas de numéro le numéro. Tu peux appeler en, ouais, voilà, anonyme. Tu peux appeler en dièse, au 31 dièse et ça te permet d'avoir presqu'à n'importe quelle heure. Non, ouais, je pense qu'avec ç à 3 heures du matin, ça va être un peu compliqué. Mais, je veux dire, en gros, même le soir, dans la journée et cetera, heu, tu vois un psy qui est diplômé d'État et tu payes pas et surtout, bah, tu peux parler de ce que tu veux. Je sais que, forcément, on a pas forcément envie d'en parler au des fois à des gens qu'on connaît et cetera. D'avoir cette peur-là parce que la peur du jugement. Là, des fois, de déballer son sac ça peut faire du bien surtout à un inconnu qui va jamais te reconnaître et cetera et finalement, des fois, peut-être avoir aussi un point de vue différent parce que, forcément, on a que notre point de vue quand on est seul et, heu, du coup, bah, forcément vu qu'on a pas de point de vue différent, on peut pas avoir une autre réflexion.
Ah, oui. Ouais. D'accord. Ah oui, anonyme, ouais. Ah, oui, c'est vrai. Ouais, non non. C'est vrai ce que tu dis. Bah, déjà, juste le fait de t'en parler, déjà, heu, ce heu, ch inconsciemment ça me rassure et, heu, ouais, comme tu l'as dit, en fait, ouais. C'est vrai que j'en ai pas parlé à mon entourage, ma famille, mes amis, parce que j'ai peur d'être jugé, heu et, heu, ouais, les v voir un psy, heu, en physique, c'est vrai que, ouais, le dossier, heu, on est un peu, heu, catalogué et cetera et, heu, ouais la technique du numéro, heu, l'astuce du, heu, numéro vert, hem, en inconnu, ça je connaissais pas du tout, pour te dire. Donc, heu, merci, heu, parce que, comme tu le dis, des fois, juste en parler, heu, bah, déjà, c'est, bah, en fait, heu, ouais, on a pas que notre point de vue. On, enfin, c'est pas subjectif du coup. On a une vue objectif, heu, et le fait d'en parler ça rassure et heu, ouais, je voulais te remercier aussi pour les conseils que tu m'as donnés parce que, finalement, la carte mentale, heu, ça c'est pas bête du tout parce que, ouais, lui demander la formation en amont, faire une carte mentale et, heu, donc, du coup, je serai, heu, j'aurai des bases heu pour la formation en janvier et, heu heu, ouais les les les les exercices de respiration avant de dormir. En plus, c'est là, où, heu, mes angoisses remontent le plus, bah, en fait, heu heu, faire les exercices que tu m'as conseillés de faire. Donc, heu, oui, ça pourrait, heu, déjà, bah, flou réduire le flux de pensées. Bah, du coup, voilà, je repars dans ma tête avec plein de conseils et juste le fait de t'en avoir parlé, ben, ça m'a beaucoup rassuré, heu, pour mon avenir, hein. Donc, heu, je t'en remercie énormément, en tout cas.
Mmh. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Bah, écoute, tant mieux et j'espère que tu te sentiras mieux et surtout tu te sentiras prêt à ton nouveau travail, finalement. Mais, je crois en toi et je le sens. En tout cas, je le sens que tu veux et tu as toutes les cartes de ton côté, en tout cas.